อ่า อันนี้เคยทำเฉย ๆ ค่ะ แล้วก็ ตอนนี้ก็คือออกมาแล้ว เออ ออกมาสักพักใหญ่ ๆ แล้วค่ะ อืม อัด
อ๋อ ครับ อืม แล้วอย่างงี้ ปัจจุบันของ ของคุณนี่คือ อ่า เป็นการทำงานอยู่ใน อ่า ของรูปแบบบริษัทอยู่ไหมอะครับ? หรือว่าตอนนี้เป็น Freelance เลยครับ?
อ่า คือหลังจากที่ตอนนั้นอยู่ที่ธนาคารธนาคารหนึ่งอะค่ะ เราก็ขอย้ายแผนกด้วย ไปอยู่ทางด้าน Marketing แทน ใช่ค่ะ สักพัก เออ แล้วก็เป็นจุดสุดท้าย ก่อนที่เราจะลาออก แล้วก็มาต่างประเทศน่ะค่ะ อืม
ครับ อ๋อ ก็คือตอนนี้ก็คืออยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมครับ?
ใช่ค่ะ เราก็ทำทั้งงานที่เป็นแบบรูปแบบบริษัท แล้วก็ทำงานเสริม อะไรเงี้ย ไปด้วยค่ะ อืม เพื่อเงิน <laughs> ใช่ค่ะ <chuckles>
อ๋อ ครับ เข้าใจเลยครับ เอ๊ะ แล้วอย่างเงี้ย คือใน ในมุมมองของคุณก็คือคิดว่า อ่า อะ อย่างเรื่องบังเอิญที่เปลี่ยนชีวิตของคุณเนี่ย อ่า มันคือเรื่องของการที่ อา คุณตั้งใจสมัครเป็น QA แต่ว่ามีการทดสอบต่าง ๆ อะเนาะ อืม แล้ว <chuckles> คิดเรียกได้ว่า ผล ผลการทดสอบน่าจะ อ่า เป็นไปตามที่คาดหวังของบริษัทแล้วกันเนาะ แบบ เออ เห็นทัศนคติคุณดี <chuckles> ก็เลยมองว่า คุณน่าจะต่อยอดคุณเป็น Programmer ได้ ก็เลยบังเอิญได้มาจับเป็นงาน Programmer เอ๊ะ แล้วอย่างเงี้ย อ่า ขอถามย้อนกลับไปนิดหนึ่งเนาะ ด้วยความที่ อะ มันเหมือนเปลี่ยนชีวิตกับเปลี่ยนความคิดของคุณ ณ ตอนนั้นน่ะ ไอ้อย่างการที่ไปเป็น Programmer แม้ว่าจะเป็นช่วง Junior เนี่ย อะ โอเค มีในเรื่องของ อ่า พี่เลี้ยงอยู่แล้วแหละ ในเรื่องของการสอนงาน แต่เราอยากรู้ว่า อ่า คุณน่ะมีการนำเอา เหมือนความรู้ที่เรียนมาใช้อะมากน้อยขนาดไหนอะครับ?
อือฮึ ใช่ คลิก <chuckles> ค่ะ ใช่ จะตั้งใจไปหน่อย <giggles> ใช่ค่ะ ได้เลยค่ะ อือฮึ ฮึ อือฮึ

เออ จริง ๆ คือเราไม่ได้ทำคนเดียวน่ะค่ะ เพราะว่าเราทำเป็นทีม แล้วคือบริษัทแรกด้วยความที่เขาเป็นระบบมาก เขาก็จะแบ่งว่า ใครทำส่วนแบบ Backend ใครทำส่วน Frontend หรือว่าใครทำแบบเกี่ยวกับเรื่องสกริปต์ต่าง ๆ หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ คือเราทำกันเป็นทีมใหญ่มาก ๆ ค่ะ อืม แต่ก็ถามว่ารู้สึกว่าภูมิใจไหม? ก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะ แล้วก็ด้วยความที่บริษัทนี้เขาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ อะไรเงี้ยค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า โอเคมันแบบ มันก็ดูแบบ อ่า ดูมีความภูมิใจดีอยู่เหมือน กันอะนะคะ ตอนนั้น ใช่
อืม อืม ครับ อืม อา อืม ครับผม อ๋อ แล้วอย่างเงี้ย คือต้อง ถาม ต่ออีกว่า คุณบอกว่า อ่า คุณอยู่สายงาน IT ต่อประมาณเกือบ 10 ปีใช่ไหม? ที่ตั้งแต่เริ่มทำมา เอ๊ะ อย่างเงี้ยพวกใน ใน 10 ปีเนี่ย คุณยังทำงานใน อ่า เนื้องานที่เป็น เขาเรียกว่าการเขียน เป็น Programmer แล้วกันเนาะ อ่า อยู่ในทุกที่ไหม หรือว่ามีในเรื่องของการ อ่า เปลี่ยนรูปแบบงานบ้าง?
อืม ใช่เลยค่ะ ค่ะ ทำเป็น สิบ ปี ใช่ ๆ ค่ะ เราเปลี่ยนงานค่อนข้างแบบเยอะเหมือนกันนะคะ จากประสบ การณ์ ที่ผ่าน ๆ มา ก็คือทำที่นั่น 3 ปีใช่ไหมคะ? แล้วเราก็ย้ายไปอยู่บริษัท Software House เพราะว่าเหมือนแบบเราก็เปลี่ยนจาก Junior มาเป็นแบบ เป็น เป็น อ่า เป็น Programmer ธรรมดาเหมือน อะเฮิม <chuckles> level ปกติแล้ว ไม่เป็น Junior แล้ว อะไรเงี้ยค่ะ ก็ขึ้นเงินเดือน อะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็คือเราต้องย้ายงานเพื่ออัปเงินเดือนค่ะ มันจะเป็นวิธีการขึ้นเงินเดือนที่เร็วที่สุด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเราก็ย้ายจาก Software House หนึ่งไปอีก Software House หนึ่ง หลังจากนั้นเราก็ย้ายบริษัทอีกครั้ง ไปอีกบริษัทหนึ่ง เงินเดือนก็ขึ้น แล้วเราก็ย้ายไปเป็น Freelance เงินเดือนก็ยิ่งขึ้นไปอีก อะไรเงี้ยค่ะ จนสุดท้ายเราไปเป็น Freelance ให้กับธนาคาร ธนาคารหนึ่ง แล้วเขาก็เลยซื้อตัวเข้าไป อืม
อือฮึ อือฮึ อา เหมือน อ๋อ ครับ อา อะฮะ อืม อืม ก็คือปัจจุบัน ก็คือทำงานอยู่ที่ธนาคารนั้นถูกไหมครับ?
ค่ะ

เพื่อ เพราะว่าเพื่อจะขึ้นเงินเดือนเลยค่ะ เพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราทำงาน Freelance อะค่ะ เงินเดือนมันจะกระโดด เพราะว่าด้วยสัญญาจ้างที่เป็นแบบว่า 1-2 ปีหรืออะไรอย่างเงี้ย หรือ 6 เดือน ไรเงี้ยค่ะ เพราะสัญญาจ้างมันเช่า เอ่อ มันสั้น ค่าจ้างจะสูงมาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
ครับ อืม ครับ อ๋อ อันนี้ก็เป็นอีก อ่า 1 มุมมองในการทำงานของเราเนาะ อ่า โอเค ยังไงทุกคน <chuckles> ก็อยาก
ใช่ มันเป็น มันเป็นวิธีการเพิ่มเงินเดือนอะค่ะ เพิ่มฐาน เงินเดือน ใช่ อืม
อืม เข้าใจเลยว่า อยากทำงานแล้วก็ได้ ได้ค่าตอบแทนที่ดีแหละเนาะ โอเค เพราะว่าเราก็ต้องเหมือนเติบโตแหละครับ แล้ว อ่า ตอนนี้เราไปอยู่ต่างประเทศแล้วอะเป็นยังไงบ้างอะครับ? อ่า บรรยากาศการทำงานต่างกับที่ไทยเยอะไหม? <chuckles>
ใช่ค่ะ อืม โอ๊ย ต่างกันมากค่ะ คือจากอยู่ที่ไทยอะค่ะ ตอนนั้นก็คือไปไหนมาไหนอะค่ะเราต้องพก อ่า แล็ปท็อป ติดตัวไปตลอดเวลาค่ะ เพื่อที่จะพร้อม ซัปพอร์ต แต่พอตอนนี้อะค่ะมาทำงานตื่อต่างประเทศ เลิกงาน 5 นาทียังอยู่บริษัท ทุกคนบอกว่า "เธออยู่ทำไม? ทำไมไม่กลับบ้าน?" <laughs>
อืม อะฮะ ครับ อืม <chuckles>
คือแบบเขา เขาเคารพเวลาของทุกคนมากค่ะ เขาจะไม่เลยเวลา จะไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม โอ้โฮ เข้า จ ถือว่าเปลี่ยน เปลี่ยนในมุม ในมุมมองผมว่า ก็น่าจะเปลี่ยนไปแหละเนาะ เพราะว่าทั้ง อ่า พวก อ่า วัฒนธรรมเอง หรือว่าการทำงานของเขาเองอะเนาะครับ ทางฝั่งของต่างประเทศ อืม ก็ต้องบอกว่า ถือว่าเป็น อ่า เรื่องราวที่ดีมากเลยนะครับ <chuckles> เป็นความบังเอิญเนาะที่ตั้งใจ อะฮะ จะสมัครงานดันมาเจออีกงานหนึ่งที่ไม่คาดคิดไว้ <chuckles> อืม แต่มันก็น่าจะทำให้คุณ อ่า เติบโตขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับสายงานไอทีเนาะพอทำตัวนี้ ขอบคุณนะครับสำหรับเรื่องราวดี ๆ ที่แชร์กันให้ฟังในวันนี้นะครับ
ใช่ค่ะ อืม <chuckles> ขอบคุณค่ะ ใช่ <chuckles> ค่ะ ค่ะ